Et bah, là, en fait, c'était c'était surtout pendant l'adolescence parce que, là, bon on a des des rapports qui ont mûri aussi, hein. Aujourd'hui, ça va ça va quand même, heu, beaucoup mieux. Heu mais en fait, on va dire qu'il y avait une, heu, une forme de mmh, la communication était vraiment pas loin d'être impossible, parce que, heu, parce qu'il y avait un côté où, en fait, exprimer un besoin, surtout à l'adolescence où, tu sais, parfois, c'est très, heu heu, pas revendicatif mais on a besoin ouais, ouais, c'est ça! Heu, je sais pas, heu, bon, pour l'adolescence de tout le monde mais heu, mais moi, il y avait un côté où
Ouais. Bien sûr. Mais c'est viscéral, quoi. <chuckles> Ouais. <chuckles> Ouais. Mais c'est un ressenti d'ado, donc heu, ça se mesure pas. Je veux dire ça, ça se discute pas un ressenti, comme on dit, hein et donc heu, tu lui faisais quoi comme demande?
Ouais. <chuckles> Bah ouais. Heu, bah, simplement, en fait, je demandais à être, hem, alors pas indépendante complètement, hein, parce que, bien sûr, à 14 ans, on peut pas forcément, heu, prendre son baluchon et et voilà. Mais heu, mais simplement je faisais mes mes choix dans la vie, on va dire. Donc heu, ça allait être, heu, tu sais, heu le l'époque aussi du 1er petit copain, donc autour de 15 ans. Heu, l'époque, aussi, où voilà, parfois, on est pas toujours parfait au niveau des cours, alors sans rentrer complètement dans le: «Je vais sécher, je vais, heu heu, faire des trucs un peu extrêmes», c'était pas forcément dans ce sens-là. Mais mais simplement, «La discipline va pas être parfaite», quoi, on va dire.
Pas possible, non, ouais. Mmh mh. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, je comprends.
Mmh.
Et du coup, qu'est-ce qui se passait avec ta maman?
Et Heu, bah donc du coup, c'est quelque chose qu'elle comprenait pas du tout, en fait, parce que, heu, moi, c'était un besoin que j'avais à ce moment-là, heu, aussi de grandir, de trouver ses limites, heu, de s'exprimer par la contradiction, hein. C'est tout le principe de de la crise d'ado.
Mmh mh. Ah à l'adolescence, évidemment. <chuckles> C'est non à tout. <chuckles>
C'est ça, voilà et malheureusement, on ouais, on y coupe pas, en fait. Enfin, on peut les couper nous-mêmes.
Ah ouais, c'est ça, c'est non à tout. Et je veux une mobylette, quoi, c'est tout. C'est c'est non, c'est plus la mobylette maintenant, mais bon. Je veux un Iphone, pardon. <laughs>
<chuckles> Vraiment. <chuckles> Ouais. <chuckles> Non, moi, c'était le vélo mais heu,, <chuckles> c'est bien aussi.
Ah! Ah c'est bien ça, au moins, tu vois, il y a il y a un petit apport, heu, de comment, de mouvement, de mouvements physiques, heu, d'extérieur, c'est c'est plus sain.
Ça fait les mollets, mmh.